疲れは結局精神的な問題が多いですからね。
る。 うーん、なんかそのストレスを、なんか計測出来るなんかパッチみたいなとか。
ああ、あるんじゃないですか？
うーん。あるかもしれませんか？なんか。うーん。
ええ。 今はただストレスの判断基準の問題出てきますけどね、これね、多分。
うーん、なるほどね。
ストレスの方が、多分運動量を測定するよりは難しいような気がしますけどね。
うーん。ぱりそうか。ふーん。
うーん。
ああ。あ、それはじゃっとちょっと自分のなんかそう感覚的な、なんか相対的なものをちょっと利用して、まあ、普段大体、自分でもどれくらいメンタル来てるか分かるよに、それがなんか4段階表示で自分自己評価して、じゃ、これぐらいだったら、じゃ、走りに行こうかみたいな、そういうなんかどう習慣関連付けみたいにしていったらいいんですかね、ちょっと正確に測れなくても。
はい。 あ、そういうアプリもあると思いますね。今の状態のアンケートに答えると、どれぐらいのストレス値んなっているかっていうのを測ってくれて。ええ。
ああ。はい。 うーん。 ああ、なるほどなるほああ。それが結構、うん、なんか自分になんか合ってそうな感じかもしれません。はい、うん。
あってそうですか？多分、あの、そのタイプのアプリは既にあると思いますから、あの、アプリ
うん。ま、ちょっとそれインストールしてみて、じゃあちょっと毎日
ええ、アプリショップでちょっと見てみるといいかもしれませんね。
はい。ちょっとねんずちょ食後の習慣みたいな感じで、じ食べながらちょっとそのアンケート答えて、あ、これちょっと今日はやばいなと思ったら走りに行く。あ、じゃ、ちょっとそれアプリインストールして、ちょっと、どれだけ続くかやってみて、うん。じゃあぜひ、ちょっと体感してみたいと思います。あ、今日は <chuckles> ちょっといいアイディアいただいて、ほんとにありがとうございました。
ぶ、はい。 はい。 ええ。 そうですね。 はい。

うん、と、ちょちょっと違う、ちょっとそこが見えないんですから、う運動する前に消費カロリーが出ないですよね、うん、そこ、ちょっとそこの
要は、足らないってこ いや、あのあの、生きてるだけでカロリーは消費されていきますから。
はい。はい、その
当然これ。それを、あの、測ってくれる機械があるんですよ。
え、あの、運動してない時にも測ってくれる機械があるんですか？ああ、え、ええ、そんなのがあるんですね。え、どゆにえ、どういどどうどうやって、どうやってそれ計測するんですか？その、カロリー、消費カロリー。
そうです、そうです。 あります。はい。体重と、体重としん 体重と身長入れておけば、と、年齢を入れれば大体の標準的な、ひしょ消費カロリーが見えてくるんですよね。
ああ、な、どる。それ推測ですよね、その、実質に、ど自分が、ど何キロカロリーその日消費したかは実測はできないすよね？さすがに。
えっと、運動してる時にはかなり正確んなりますよね。運動量は結局嘘つきませんから。ただし、あ、要は生きているだけでってのは、統計的な結果ですから、決してその、えっと、ん、適当な数字ってわけではありません。だいたい、この年齢でこの身長でこの体重であればこれぐらいカロリーを消費するはずだっての、見えるんですよね。
はあ。 あ、はい。 ふ、うん。 はい、はい。でもそれって、でも結果的に毎日変わらないですよね？だからこれ、だから運動するっていうふうにはならなくないでか？
いや、あの、結局のところ家の中で何歩歩いたとか
ああ、家の中でも何歩歩いたかん、ああ、なるほど、なるほど。あ、うーん。
うしょう、そういうものを全部測ってくれますから、実は日によって変わるんですよね。
なるほど、うん、うん、うんうんうん。
うん。ちょっと買い物に出ましたって時の移動とかも全部カウントしてくれますから。